जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं कुछ परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ और क्योंकि काफ़ी समय हो गया है तैयारी करते-करते तो थोड़ा उबाऊपन सा आ गया है मन नहीं करता है पढ़ने का। वही चीज़ें फ़िर से पढ़ना वही विषय पढ़ना तो बड़ा
हुँ। जी।
उबाऊ सा हो गया है मतलब समझ नहीं आता है कि एक बार की चीज़ें कितनी बार पढ़ी जाए और बार-बार परिणाम अच्छे नहीं आते हैं जब भी मैं कोई परीक्षा देता हूँ। अ, जैसे कुछ ही दिन पहले 1 परीक्षा का परिणाम आया तो मेरे अच्छे अंक थे फ़िर भी मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। फ़िर 1 और परीक्षा थी कुछ महीने पहले ज आपने यूपीएससी का नाम सुना होगा। तो उसमें भी मेरे अंक काफ़ी अच्छे थे। मैं लगभग कट ऑफ के पास ही था पर शायद उसमें भी 1 आध अंक से उसमें भी मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाया। तो अब क्या होने लगा है ना कि मैं घर पर ही तैयारी कर रहा हूँ। तो छोटी-मोटी चीज़ें अगर अ, मेरे साथ हो जाती हैं तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है मैं नकारात्मकता से भर गया हूँ और जैसे मैं कहूँ कि कोई जैसे मेरे घर पे बच्चे हैं तो बच्चे आते हैं थोड़ा हँस खेल लेते हैं तो मैं भी खेलने ही चला जाता हूँ मैं भी पढ़ाई छोड़ देता हूँ और चला जाता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अ, जो मेरी भावनाएँ हैं जो मैं लक्ष्य कोशिश करता हूँ पूरी कर पाने का वो पूरी नहीं कर पाता हूँ मैं और थोड़ी मोड़ी चीज़ों से जो मेरी भावनाएँ हैं मैं कहूँगा ट्रिगर हो जाती हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि ऐसी परिस्थिति में मेरी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मैं कैसे अपने आप को इस परिस्थितियों में संभाल कर रखूँ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूँ। तो मुझे थोड़ा इस पे आपकी सलाह चाहिए होगी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी, जी, ज़रूर, मैं आपको इसके बारे में सुझाव दूँगी। पर उससे पहले कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, ताकि इस आपकी स्थिति के बारे में मैं थोड़े अच्छे तरीके से जान सकूँ। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो ट्रिगर हैं, आपको आमतौर पर कब और किन हालात में होते हैं? जी।
जी, ऐसा तो मैं कहूँ कि जब पढ़ाई मैं करता हूँ, उस वक़्त छोटे-मोटे अ, परेशानियाँ अगर आ जाएँ, कोई कुछ काम दे दे या कोई भी मुझसे ऐसी बात बोल दे ना, जो मेरे परीक्षाओं से संबंधित हो, तो मैं काफ़ी भावनात्मक रूप से, मैं कहूँ, आहत हो जाता हूँ, ह मैं कुछ ना कुछ बोल बैठता हूँ। तो, मुझे ये समझ नहीं आता है क्योंकि मैं खुद भी बहुत तनाव में रह रहा हूँ, कि मुझसे परीक्षा में पार नहीं हो पा रही है। ऊपर से कई लोग मैं जानता हूँ, वो मेरे बारे में गलत नहीं सोचते हैं, चाहे वो मेरे परिवार वाले हों या दोस्त हों, पर कुछ ना कुछ अगर वो ऐसी बात बोल देते हैं ना, तो मैं थोड़ा, मैं कहूँ, आहत हो जाता हूँ। और फिर मुझे उनसे बात ही करने का मन नहीं करता, मेरे को लगता है कि, जब ये मेरी बात समझ ही नहीं सकते हैं, तो मैं क्यों इनसे कुछ भी साझा करूँ या क्या ज़रूरत है फिर बात करने की? लेकिन समस्या यही है कि दोस्त भी गिने चुने हैं क्योंकि जब आप इन तैयारियों में आते हो, तो ऐसे ही आप समाज से बहुत कट जाते हो, तो बचते ही सिर्फ परिवार वाले हैं और दोस्त वाले हैं। और क्योंकि अ, कई साल बीत गए हैं, तो अब उनका भी थोड़ा चिढ़ना या मैं कहूँगा कि सब्र वो भी खो रहे हैं, मैं भी खो रहा हूँ, तो कभी-कभार ये अनबन हो जाती है, तो मैं कहूँ, जब भी कोई परीक्षा से, मैं कहूँगा, परीक्षा के बारे में कोई पूछता है, तब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ट्रिगर हो जाता हूँ और मैं कुछ बोल बैठता हूँ।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, समझ पा रही हूँ कि कैसे अ, क्योंकि आपने अ, कहा कि आपके पा आपके साथ ये लगातार हुआ उस वजह से अ, अब जो है ना वो आपका ट्रिगर ही बन गया है। अगर पूछता है कोई तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो अ, अभी आप मुझे ये बताइए कि अ, ये जो अ, प्रतिक्रियाएँ हैं इनका असर आपके रिश्तों पर या काम पर दिखता है आपको? मतलब कि क्या उन पर भी ये चीज़ें जो हैं असर कर रही हैं? जी।
जी। जी, बिल्कुल बहुत असर होता है। और शुरुआत में तो ठीक था कोई परेशानी नहीं थी, नए-नए में आप तैयारी कर रहे हो तो परिवार भी पूरी तरीके से आपका साथ देता है और क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा रहा हूँ तो लोगों को उम्मीदें भी बहुत थी, लेकिन अब हो क्या गया है ना कि पढ़ना मेरे लिए खुद बहुत मुश्किल हो गया है, भले मैं उन्हें कहूँ कि, "नहीं मैं पढ़ लूँगा, मैं इस बार परीक्षा को मैं उत्तीर्ण हो जाऊँगा" लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में खुद एक संशय रहता है कि क्या मैं पढ़ पाऊँगा? क्योंकि वही विषयों जैसे मैंने कहा वही विषय को फिर से पढ़ना अब कितने अच्छे तरीके से उसको बार-बार पढ़ा जाए? लगता है कि ये तो आता ही है मुझे और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कहीं मेहनत तो मैंने पिछली बार भी की थी लेकिन परीक्षा का परिणाम नहीं आया था। तो अब मैं इस बार क्या ही नया कर दूँगा? तो एक तो वहाँ से मेरी थोड़ी उम्मीद थोड़ी टूट जा टूट सी जाती है। और जब कोई बोल देता है जैसे मेरे माता-पिता हैं तो मैं जानता हूँ कोई मेरे बारे में गलत नहीं सोचता है, सब जानते हैं कि अगर ये मेहनत करेगा तो ये परीक्षा पार कर सकता है और इसलिए वो मुझे कुछ कहते भी हैं कि, "देखो ये एक बार और कोशिश कर लो," लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे ऐसा बोल के मोटिवेट कर देंगे। और ऐसा दरअसल होता नहीं है जबतक अ, मेरा ये खुद का अनुभव है कि अगर आप किसी फ़ील्ड में किसी जगह पर आप काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा इंसान जो उस फ़ील्ड में एक्सपर्ट है, वो अगर आपको किसी तरह की सलाह देता है तो आपको बुरी नहीं लगती है, वो मोटिवेशन का कारण बनती है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो उस क्षेत्र में अ, बहुत अच्छा नहीं है वो अगर आपको कोई अ, सलाह देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम चिढ़ जाते हैं, कि आप मेरी परेशानी नहीं समझ सकते हैं और यही चीज़ दोस्तों के साथ भी होती है। दोस्त कहते हैं, "अरे, कोई परेशानी नहीं अ, चल जाएगी ज़िंदगी," तो भी बुरा लगता है उनकी बात कि भई इन्हें मेरी फ़िक्र ही नहीं है और कुछ दोस्त होते हैं जो बोलते हैं नहीं-नहीं मन लगाकर पढ़ो, ऐसा क्या ही हो जाएगा? 2 साल बीत गए 3 साल बीत गए तो क्या हो गया? अगर आप मन से चाहोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। वो भी बात झूठी लगती है, ऐसा लगता है कि ये मेरी परेशानी समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो दोनों, दोनों में परेशानी होती है। चाहे कोई मेरी मुझे बहुत ज़्यादा सांत्वना दे तो भी परेशानी हो जाती है और कोई बहुत ज़्यादा हँसमुँख तरीके से बोल दे, "अरे! कोई चिंता नहीं, आगे हो जाएगा तुम तेज़ हो" तो लगता है कि ये मेरी परेशानी नहीं समझ सकते। तो इससे थोड़ी दोस्ती पे या मैं कहूँ कि परिवार वालों से थोड़ी बातचीत कभी-कभार बंद हो जाती है कुछ समय के लिए, कुछ बात मेरे मुँह से निकल जाती है या कुछ पता ऐसा वो बोल देते हैं। ये थोड़ा सा म अलगाव हो जाता है।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी, समझ पा रही हूँ, कभी-कभार स्थिति आपके पक्ष में होती है लेकिन कभी-कभार आपको लगता है कि वो आपका साथ नहीं दे रहे, हैं ना? अ, जी, समझ पा रही हूँ और अभी आप मुझे ये बताइए कि आपने पहले अ, इस चीज़ को बदलने की कोशिश की है कोई? तो वो भी मुझे बताइए, जी।
जी, अ, मैंने एक दोस्त बनाया जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वो मेरे जैसा ही था मतलब पढ़ने में मेरे ही जैसा, समझ भी मेरे जैसी। तो उससे तो मैं अपनी सारी बात अच्छे से मैं कहूँ साझा कर सकता हूँ, और वो मेरी परेशानी समझता है क्योंकि वो भी वही परेशानी से गुज़र रहा है। वो मुझसे थोड़ा बेहतर है अगर मैं परिणाम की बात करूँ, मेहनत में तो मैंने मेहनत ज़्यादा की थी पर परिणाम उसके बेहतर आए। तो अ, बाक़ी तो वो मेरी परेशानी समझता है और मुझे लगता है बाक़ी परिवार वालों को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी कह दूँ कुछ भी समझा दूँ अगर मैं मेहनत करता हुआ उन्हें नहीं दिखूँगा, तो अ, कभी भी वो संतुष्ट नहीं हो पाएँगे कि ये सही से तैयारी कर रहा है। और जहाँ तक दोस्तों की बात है तो बहुत जो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं मेरा, जो मेरे लिए बहुत चिंतित है वो कहते हैं कि छोड़ दो, तैयारी छोड़ दो कुछ और नौकरी कर लो। तो मैं कुछ दोस्तों के साथ तो साझा कर पाता हूँ अच्छी बातें, ख़ासकर वो जो इन तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके साथ तो मेरे बात ठीक से ठीक होती है वो मेरी बात समझ पाते हैं, लेकिन और मैंने अलग तरह की कोई और कोशिशें तो नहीं की।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। समझ पा रही हूँ आपकी इस स्थिति को मैं अ, तो बस एक आख़िरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, फिर मैं आपको सुझाव देती हूँ। अ, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अ, कौन-सी ऐसी भावनाएँ हैं या यादें हैं जब अगर आपको आ जाएँ तो अ, तेज़ प्रक्रिया दिलवाती हैं? तो वो भी मुझे बता दीजिए, जी।
जी। एक तो होता क्या है ना कि जब कोई इंसान आपके साथ में बैठता है ना तो कहीं न कहीं मन पहले से ही इन बातों को सोचना शुरू कर देता है कि अच्छा ये अब ये पूछने वाले हैं कि तुमने क आज क्या पढ़ा। तो मुझे लगता है वो चीज़ कहीं न कहीं मैं बहुत पहले से ही सोच लेता हूँ। जो हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ मैं, हर चीज़ पे सोच लेता हूँ। अगर उन्होंने ऐसा कहा, तो मुझे ऐसा करना है। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो मैं इस तरह की प्रतिक्रिया दूँगा। ये मैं सोचता हूँ, होता कुछ नहीं है। होता यही है कि मैं गुस्सा जाता हूँ या मैं चिढ़ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ ठीक है मैं देख लूँगा। लेकिन कहीं न कहीं वो भी मुझे गलत ही लगता है कि वो तो मेरी चिंता कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे अपने परिवार वाले हैं। तो मैं उनके साथ गलत कुछ बोल देता हूँ फ़िर मेरा भी दिन ख़राब होता है उनका भी दिन ख़राब होता है। तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें ख़ासकर कोई इस तरह की बात अगर बताने लगता है कि, "यार देखो उसके बच्चा ने ये परीक्षा निकाली।" तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो बातें मुझे ही बोली जा रही है। <sniffs> और ये बस इसलिए है क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं तैयारी नहीं करता तो मैं भी खुश होता कि हाँ, अच्छा हुआ। उनके बच्चे ने अ, परीक्षा पार कर ली तो मैं उस तरीके से सोचता भी नहीं। मुझे लगता है मैं सोच भी इसी पा रहा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है मेरे ही अंदर कमी है और मैं ही इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा सोचता हूँ क्योंकि कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो माँ-बाप थोड़ा-मोड़ा तो पूछेंगे ही। तो यही सब चीज़ें हैं जो उसे परेशानी पड़ जाती है और कभी-कभार मेरे मुँह से कुछ निकल जाता है।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, जी, देखिए मैं समझ पा रही हूँ आपकी स्थिति को। अ, देखिए पहले तो खुद को, मैं यही आपको कहूँगी, यही सुझाव दूँगी कि खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा ये आपको महसूस हो रहा है कि आप ही ज़्यादा जो हैं वो अ, ऐसा गुस्सा आ जाता है आपको, है ना, या ऐसी प्रतिक्रियाएँ आपके अंदर आ जाती हैं, तो देखिए कोशिश कीजिए कि अपने आप को शांत करिए। और माइंडफुलनेस की जो तकनीकें हैं, वो अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए जैसे अ, मेडिटेशन हो सकती है या योग हो सकता है, तो ऐसे ज़रूर कीजिए। अ, एक दिनचर्या में ऐसे 10-15 मिनट अ, गहरी साँस लेना और छोड़ना, ऐसा आप कर सकते हैं, चाहे अपने आप बेड पे बैठ कर ही करें। और दूसरी चीज़ ये, जब आपको लगता है कि आपके सामने ऐसी स्थिति आ गई है और तब आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना है, तो आप ये प्र प्रतिक्रिया अ, एकदम से गुस्सा होने से पहले, उसकी बात सुन के बस आप 5 सेकंड का ब्रेक लें अ, या 10 सेकंड का ब्रेक लें। खुद को उस समय में गहरी-गहरी साँसे लें और छोड़ें। देखिए, आपका जो दिमाग है ना उस समय जो गुस्से वाली स्थिति में से बाहर आ जाएगा, जब आप ऐसी गहरी साँसे लेंगे। तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि क्या अब आपको इसका जवाब क्या देना है। क्या आपको ये ग गुस्सा करना चाहिए इस स्थिति में या नहीं करना चाहिए, या शांति से अ, बात करनी चाहिए और जो आपकी सीमाएँ हैं, वो आपको बतानी चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे कि शांति से सही स अ, तरीके से अपनी सीमाएँ बता देंगे, चाहे आपके घर वाले हैं या दोस्त हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी ये जो परेशानी है ना, वो काफ़ी अ, मतलब काफ़ी स्तर तक आपकी वो परेशानी खत्म हो जाएगी। और हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि आप ना शारीरिक संकेत जो हैं, वो नोट करें कि आप अपने ट्रिगर्स पहचाने और फिर अ, उन उन्हें कम करने की कोशिश करें। अ, उनके लिए अ, जो-जो आपको लगता है कि क आपको प्रतिक्रियाएँ करनी चाहिए, जैसे मैंने बोला है कि आप अ, रुक सकते हैं अ, रिस्पॉन्स देने से पहले। खुद को रोकने की कोशिश कीजिए। सबसे अ, बड़ा तो मुझे लगता है कि यही अ, इसक इसके इसमें आप कर सकते हैं। और देखिए अ, दीर्घ काल कालिक उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे कारण समझाइए अपनी स्थिति का या, है ना। अ, या आप समर्थन भी ढूँढ सकते हैं, जो लोग आपका अ, इस अ, बात में समर्थन देते हैं, आपकी मदद कर करते हैं, तो आप ज़रूर ये भी ढूँढ ढूँढिए ऐसे कुछ दोस्त या ऐसे कुछ पारिवारिक सदस्य। या फिर अ, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको परेशानी हो रही है, तो मैं कहूँगी कि किसी पेशेवर की मदद ज़रूर लें। जी, मेरे यही सुझाव हैं आपके लिए।
जी। जी। जी। जी। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी, और आपकी सलाह के लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें आपने बताई हैं, मैं उसे अपने जीवन में उतार पाऊँगा।
जी, देखिए मैं हमेशा आपकी मदद के लिए यही हूँ। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, और मुझे खुशी होगी कि मेरे जो सुझाव हैं, वो आपके काम आएँ। जी।